Bạn ơi! Ờ, dạo gần đây á thì mình cảm thấy thực sự rất là choáng váng luôn, tại vì là, ừm, mình thì vừa mới chuyển từ một căn phòng trọ chuyển sang một căn chung cư á, thì sau khi chuyển nhà thì chi phí tinh hoạt nó tăng lên một cách đột biến luôn. Lúc đầu thì mình nghĩ là mình cũng đã tính toán khá là ổn về những cái khoản chi tiêu rồi, nhưng khi mà mình dọn đến rồi á, thì tự nhiên, ừm, mọi thứ nó lại đắt hơn mà mình tưởng tượng rất là nhiều luôn á, nên là cảm giác như chi phí nó cứ độn lên, độn lên, độn lên từng ngày á. Ừm, và mình lúc nào mình cũng lo lắng là không biết là mình có còn còn kham nổi không, hay là cuối cùng là lại phải chuyển đi thêm một lần nữa thì nó lại khá là mất công á. Thì ví dụ như là mình mới tính được đến cái tiền nhà thôi, nhưng mà không biết là ở cái khu vực mà cái, ờ, mức sống nó cao thì từ cái, ơ, giá cả xung quanh, từ cái đồ ăn, hay là những cái phí sinh hoạt khác nó cũng cao theo á. Nên là mình cảm giác rất là áp lực mà cứ như là mỗi lần mở hóa đơn lên hay là đi siêu thị là mình, ừm, mình rất là lo lắng luôn, tim mình như là mình bị dao cứa vào luôn á. Không biết là cái này thì bạn có cách nào để, ờ, hỗ trợ mình không ha?
Ừ vậy à? Mình hiểu này. Đúng rồi mà. Ừm, mình hiểu, mình hiểu này. Khi mà nghe bạn chia sẻ về cái việc mà chi phí tăng sau khi mà mình chuyển nhà ha, là thực sự là mình biết là cái cảm giác đó nó không hề dễ chịu một chút xíu ở đâu, có đúng không nhỉ? Nó như, kiểu, là mọi thứ đang ổn, có đúng không? Nhưng mà đột nhiên thì, kiểu, cái hóa đơn này, xong rồi là tiền điện, tiền ăn, phí phát sinh nó đều giống như là, kiểu, tất cả mọi thứ đều tăng hơi lên cao ấy nhỉ, khiến cho bạn cũng cảm thấy nó bị ừ, đúng rồi, bị hụt hơi xong là cũng lo lắng chứ, có đúng không nè? Ờ, nhưng mà không sao đâu, mình nghĩ rằng là sẽ có rất là nhiều người giống như bạn cũng bị rơi vào cái hoàn cảnh này, và người ta cũng sẽ bị áp lực bạn ạ. Ừm, vậy nên là mình sẽ ở đây để có thể giúp bạn gỡ từng chút một, từng chút một bạn nha. Vậy thì cho mình hỏi một chút xíu này, không biết là, kiểu, bạn chuyển sang chỗ ở mới vì lý do gì nhỉ?
Đúng rồi. Đúng rồi đó bạn. <laughs> Nó khác hoàn toàn luôn, ừm. Ừm, vậy hả? Ừm, ô kê. Tại vì là cái phòng trọ của mình á thì, à, nó cũng khá là chật. À, xong rồi khoảng thời gian này thì mình cũng chuẩn bị lập gia đình, với lại, à, ờ, chuẩn bị cho một cái bước mới chính là hôn nhân á, nên là mình cũng muốn chuyển sang một cái, ơ, chỗ ở mới nó sạch sẽ hơn nè, nó an toàn hơn nè và nó cũng sẽ ổn định hơn. Ờ, nó tốt hơn rất là nhiều so với là mình việc ở phòng trọ, nó vừa ở chung với rất nhiều người á bạn, mà vừa nó lại không có an toàn về mặt an ninh hay là gì đó nữa, nên là mình mới quyết định chuyển sang một cái căn chung cư á thì nó sẽ sạch sẽ và ổn định hơn nhiều lắm á bạn.
Ờ, thế tốt mà, ừm. Ừm, mình hiểu, mình hiểu này. Đúng là kiểu để chuẩn bị cho một cái tương lai tốt đẹp hơn, thì bạn cũng đã có cái suy nghĩ là sẽ chuyển đến một cái nơi tốt hơn mà, có đúng hông? Điều đấy là hoàn toàn tốt luôn bạn ha! Nhưng mà ấy, khi mà bạn chuyển đến một cái nơi nó tốt hơn ha, thì không biết là những cái khoản chi nào ấy, nó, gọi là, tăng lên rõ nhất khiến cho bạn cảm thấy choáng váng luôn nhỉ?
<chuckles> Đúng rồi đó. <chuckles> Ừm, đầu tiên chắc chắn là tiền thuê nhà. Cái này thì mình cũng có tính toán rồi, nhưng mà nó cũng đang vượt ngoài tầm kiểm soát của mình. Thì tất nhiên là ở một phòng trọ nhỏ mà ở chung với nhiều người thì, ờ, mức độ an ninh nó không cao nữa, thì nó cũng chi phí nó khá là thấp á. Đó, nhưng mà khi mà mình chuyển sang một căn hộ chung cư á, thì, ờ, mình thuê hoàn toàn một căn hộ luôn, thì vì, ờ, nó kh mình không tưởng được là ngoài chi phí nhà ra, nó còn chi phí quản lý này, ờ, phí, ơ, hỗ trợ được tính theo mét vuông của nhà luôn, nó nó tự nhiên nó độn lên rất là nhiều, làm mình tự nhiên mình choáng váng luôn. Đó, thứ hai nữa là chuyển sang một nơi khác á, nên thành ra là cái chi phí đi lại đến công ty của mình á, mình có tính toán rồi, nhưng mà, ờ, mình không nghĩ đến việc tắc đường luôn. Nên là thành ra nó nó nó nó độn lên cả cái tiền, ừm, ừm, tiền xăng xe á, rồi ăn uống loanh quanh đó nữa, ở một cái nơi chung cư, ơ, nói chung mình thuê cũng sạch sẽ á. Nên là cái chi phí, mức sống của họ cũng khá là cao á, thành ra là cái việc ăn uống tự nhiên là nó cũng độn lên, giá cả nó đi theo cái, ơ, dịch vụ mà bạn. Đó nó nó tăng một chút, một chút, một chút cộng lại nó thành một con số lớn mà đến mức mình không tưởng được luôn.
Đúng này. À, đúng, chuẩn luôn, cao lên rất nhiều ha! Ừm. <chuckles> Ồ! Ừm, mình hiểu, mình hiểu nha. Đúng rồi, con số lớn không tưởng luôn ấy bạn nhỉ? Vậy thì nha, bên cạnh cái việc mà bạn thấy rằng là rất là nhiều những cái, gọi là, những cái khoản mà mình cần phải chi ha, mà những khoản đó nó lớn hơn rất là nhiều ấy, thì không biết là, kiểu, cái mức tăng đó khiến cho bạn lo nhất ở cái điều gì bạn nhỉ? Ví dụ như là kiểu mình thiếu hụt tiền mỗi tháng này, hay là, kiểu, mình bị mất cảm giác an toàn, hay là, kiểu, mình cái áp lực phải kiếm thêm tiền hông bạn?
<chuckles> Ừm. Thực sự là lo lắng nhất của mình á, khi mà mình chuyển sang đây á, thì đ cái mong muốn là có một cuộc sống sẽ ổn định hơn, cái vị trí thuê nó an toàn hơn và nó sẽ lâu dài. Ờ, thì cái công việc của mình ấy, cái mức chi tiêu nó cũng khá là ổn định á, nhưng mà, ừm, ổn định với cái mức mình, ờ, đang tính toán ở trên kế hoạch thôi, nhưng mà nếu như mà nó nó tăng đột biến như bây giờ á, nó cứ mỗi cái một cái một tí nó cộng thêm vào á. Thành ra á thì kham thì nói chung là vẫn còn kham được, nhưng mà để mà tính về lâu dài á, thì về các cái khoản tiết kiệm sau này, ví dụ như là nếu có hôn nhân rồi có con cái nữa thì thành nếu như mà mình nghĩ về lâu, về sâu, về xa, về dài á, thì nó nó sẽ ảnh hưởng đến cái khoản tiết kiệm và những cái khoản tích góp của mình sau này á bạn.
Đúng mà. Ừm, mình hiểu, mình hiểu nha. Đúng, đúng, mình đồng ý, mình đồng ý với bạn nha. Thực sự là có, đấy là một cái vấn đề mà mình cần phải rất là cần phải suy xét v đáng lo tâm mà, có đúng không nhỉ? Ừm, chuẩn luôn bạn nha. Vậy thì ấy, bạn cũng nói là bạn, gọi là, chuyển đến cái nơi ở mới bởi vì là mình cũng chuẩn bị kết hôn và lập gia đình, có đúng không nhỉ? Vậy thì bạn có ý định là, kiểu, khi mà kết hôn xong này, thì tiền nhà thì mình sẽ, gọi là, chia ra để trả như thế nào không? Bạn cũng bạn lại tiếp tục lo trả tiền nhà tiếp? Hay là mình sẽ chia ra với vợ của bạn để hai người đều cùng nhau trả tiền nhà? Hay là những cái khoản chi phí khác ấy?
Ừm. Đúng rồi, suy xét rất là kỹ luôn á. Đúng rồi. <laughs> Thực ra á, thì khi mà hai, a, hai bạn quyết định là thuê một căn hộ mới á, ờ, thì trước khi đó thì mình cũng bàn bạc với lại cái bạn gái của mình rồi. Là, ừ, mức thuê nó sẽ như thế nào nó là hợp lý nè, rồi, à, có thuận tiện cho công ty của mình không, có thuận tiện cho công ty của bạn ấy không. Rồi, à, sau này đến tính đến sau này và tổng kết cả tiền lương của hai đứa nữa, thì chi phí nó dư ra hàng tháng nó sẽ như thế nào, như thế nào rồi. Nhưng mà thực ra là do mọi chuyện nó đang, ừm, vượt quá kế hoạch, nó làm vỡ cái kế hoạch của hai đứa mình, nên thành ra mình mới mình mới có cái cảm giác là lo lắng, với lại choáng váng như vậy á bạn.
Ừm hưm. Ồ! Tốt nhỉ. Mình hiểu, mình hiểu này. Mình hiểu, mình hiểu. Đúng là kiểu thực sự là đấy là một cái con số nó độn lên rất là nhiều ha! Khiến cho mình bị choáng luôn ấy, nhưng mà không biết là trước khi mà bạn chuyển nhà nha, thì không biết là bạn đã dự đoán các cái khoản tăng chưa? Hay là, kiểu, nó đến quá là bất ngờ luôn nhỉ?
<chuckles> Đúng rồi. Ừm, có, mình thực sự là mình cũng nghĩ là nó sẽ tăng thêm một chút và cũng như mình nói á là trên kế hoạch là nó cũng sẽ có phát sinh này, phát sinh kia, nhưng mà mình tính là mình đang tính đánh giá quá thấp về cái vấn đề tăng trưởng đó, là mình đang tính nó tăng, chỉ tăng nhẹ thôi, nhưng ai ngờ là, ờ, bên này một tí, bên kia một tí, thành ra cộng vào, ôi trời ơi, con số mà mình không tưởng tượng được luôn á.
Ừm. Đúng rồi, nó đội lên ha. Ờ, chuẩn luôn, chuẩn luôn. Đúng là, ừm, n bạn cũng đã có thể là, kiểu, đã có những cái dự định, có những cái suy xét và những cái khoản chuẩn bị ha, nhưng mà không ngờ là kiểu nó vượt quá cả những cái mà mình đã có dự định ấy nhỉ? Đúng là, kiểu là, một cái con số khiến cho mình choáng váng luôn bạn ha! Ờ, vậy thì ở đây ừm, đúng rồi, thực sự rất là bất ngờ luôn nhỉ? Vậy thì ở đây mình sẽ cho bạn một vài những cái lời khuyên nha. Thực ra ấy, cái việc chuyển nhà là một cái thay đổi rất là lớn mà, và những cái việc mà chi phí tăng ấy khiến cho bạn cũng cảm giác rất là lo lắng luôn ha. Từ tiền nhà tăng lên này, cộng thêm nào phí dịch vụ, phí vệ sinh, xong rồi là tiền ăn uống các kiểu nó cũng đội lên cao nữa nhỉ? Thực sự là cái việc bạn lo lắng như thế, nó cũng là một cái phản ứng rất là tự nhiên thôi bạn ạ. Cái việc mà bạn lo lắng nha, không thể hiện ra là, kiểu, bạn không thể nào mà trả được cái số tiền đó, mà thật ra nó đồng nghĩa với việc là bạn đang cố gắng có thể là kiểm soát cái cuộc sống của mình thôi bạn ạ, thì đó chứng tỏ là bạn là người vô cùng có trách nhiệm đó, và mình tin rằng là bạn sẽ làm được thôi, sẽ có thể, gọi là, ờ, chi trả được trong những cái khoản này bạn này. Và ấy, thực ra nha, cái phần lớn cái áp lực của mình nó đến từ cái cảm giác là bị mất kiểm soát bạn ạ, không biết là mình sẽ xoay sở ra sao, có đúng không nhỉ? Nhưng nha, mình mong rằng là, kiểu, bạn đây đờ sẽ để cái cảm xúc sang một bên đã, để cái lý trí của mình lên ngôi. Mình sẽ cần nhìn rõ ra từng cái khoản một này, từng cái điều chỉnh nhỏ một chút nha, thì mình tin rằng là mọi thứ nó sẽ ổn, rất là nhanh thôi đấy bạn ạ. Vậy nên là mình mong rằng bạn sẽ đừng lo lắng, bạn sẽ nhìn thật kỹ mình cần hành động của mình sẽ là gì, có được không nhỉ?
Ừm. <chuckles> Ừm, quá là bất ngờ. Ừm, mình nghe nè. Ừm. Ừm, chuẩn. À, vậy hả? À, rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi. Đúng. À! Ô kê. À, ô kê. Thì trước đây thì mình cảm giác của mình nó nó nó bất ngờ quá, nên là đôi lúc cái nó bị bị rối rắm á bạn. Thì nghe bạn nói mình cũng nhận ra là, ừ, mình đang, ơ, không có lý trí cho lắm, không có tính toán lại nhiều, không biết là theo bạn, mình nên bắt đầu từ đâu nhỉ?
Ừm. Ờ, ô kê nha. Thực ra ấy, để có thể thay đổi nha, thì bạn cũng không cần là phải là một cái thay đổi lớn đâu bạn ạ, chỉ cần là một cái vài chỉnh sửa nhỏ thôi này. Ví dụ nhá đôi khi nha, ừm, chỉ cần khoảng ừm, những cái vài bước nhỏ thôi, thì cũng đã khiến cho mình có thể giảm được áp lực rất là lớn rồi. Như là đầu tiên bạn sẽ phần phải xem xem, là cái khoản nào mà bạn đang chi trả ấy, nó đang bị đôi lên rất là nhiều và mình có thể cắt nhẹ được, ví dụ là sẽ có những cái khoản mình có thể cắt bớt đi được mà. Hay là, kiểu, ví dụ đi đà tiền ăn, ví dụ như là 1 tháng bạn đi ăn ngoài khoảng tầm 4 ngày chẳng hạn, thì mình sẽ cắt bớt đi, còn khoảng từ 1-2 ngày thôi này. Hay những cái khoản nào đấy, mấy kiểu như là giải trí hay là gì đó ấy, mình cũng có thể cắt bớt đi này. Thay vì là những cái khoản bắt buộc nha, tiền nhà, phí dịch vụ, phí, gọi là, gửi xe các kiểu, là không nào mà giảm được, thì mình có thể giảm những cái khoản mà, kiểu, liên quan đến giải trí, mà mình có thể giảm được á. Thì như thế, một vài những cái điều chỉnh nhỏ thôi, cũng khiến cho bạn có thể cân bằng được cái cách cả mình kiểm soát dòng tiền đấy bạn ạ. Bên cạnh đó nha ừm, bạn cũng có thể tìm một cái giải pháp tạm thời khoảng 1-2 tháng ngắn hạn nơi này, hoặc là cũng có thể thiết lập lại một cái ngân sách phù hợp á, để có thể là hỗ trợ ở cái chỗ ở mới này. Thì không biết nha, bạn thử nghĩ xem là hiện tại ấy, bạn nghĩ rằng là có một cái khoản nào mà bạn có thể cắt giảm bớt được không?
Ờ, vậy hả? Ừm, như thế nào vậy bạn? À, vậy ha. Ừm. Ô kê. Ờ. Ừm, nghe bạn nói thì thực sự là, ừm, bây giờ mình đang tính đến chi tiêu và và thu nhập thôi, chứ cũng chưa nghĩ đến việc là, ừ, mình cắt giảm cái nào cả. Thì, ờ, bạn nghe bạn nói xong thì mình cứ nghĩ đến đầu tiên là vấn đề ăn uống của mình. Tại vì là, ờ, qua nơi ở mới mà, nhiều cám dỗ quá nên là thấy cái gì ngon, cái gì thích cũng phải vào thử, thử, thử, thử một lần á, nên là chắc có lẽ là nó nó cũng là một trong những nguyên nhân mà nó khiến cho chi phí của mình nó độn lên khá là nhiều. Và với lại l hơn nữa là cái nhà mình cũng cũng chưa có, ờ, thiết lập xong để mình nấu ăn ở trong nhà á, nên là bọn mình toàn ăn ngoài không à. Chắc là có lẽ là mình nên là, à, sắm sửa lại cái gian phòng căn phòng bếp của mình nó nhanh hơn một chút để hạn chế lại cái vấn đề chi tiêu đó. <chuckles>
<laughs> Đúng rồi, đúng rồi nhỉ. Ừm, đúng chứ! À. Wow, chuẩn luôn, chuẩn luôn, đúng rồi. Mình tin rằng là có lẽ là khi mà bạn đã có thể, ừm, thích nghi được với cái cuộc sống mới á, là tự nấu ăn được này, thì mình tin rằng là những cái chi phí cho cái việc ăn uống nhá, nó cũng sẽ giảm đi rất là nhiều luôn khi mà mình có thể tự nấu ăn này. Đó, và từ đó khiến cho bạn có thể là cắt giảm bớt cái chi phí về ăn uống, thực phẩm đó. Mình sẽ có được một cái khoản nho nhỏ để có thể bù đắp sang những bên kia bạn ha. Ờ, và thực ra ấy, là cái cảm xúc của bạn cũng rất là quan trọng luôn đó. Chi phí tăng nha, thực ra nó cũng không chỉ đơn giản là tiền mà, có đúng không? Nó liên quan đến cả cái cảm giác mà mình cảm thấy an toàn không này, có thể kiểm soát được cuộc sống không và ngay cả cái tương lai, khi mà bạn mong muốn là có thể lập gia đình chứ, có đúng không nhỉ? Vì vậy nha, ừ, những cái cảm xúc như là bạn cảm thấy choáng váng này, hay là lo lắng mà nhiều khi cũng hơi nản lòng nữa chứ, thực ra nó cũng đều rất là hợp lý thôi bạn ạ. Vậy nên ấy, bạn cũng không cần phải cố gắng là mạnh mẽ ngay lập tức đâu. Cái việc mà thay đổi, mà đặc biệt là thay đổi chuyển nhà này là một thay đổi rất là lớn luôn. Vậy nên là, kiểu, mình chỉ đơn giản là thay đổi từng chút xíu, từng chút xíu một này thì mình tin rằng là mọi thứ sẽ ổn thôi đó bạn ạ.
Ừm. <sighs> Ừm, ô kê. Ừm, đúng rồi. <laughs> Ừm, đúng rồi. <laughs> Ừm, ô kê, cảm ơn bạn. Tại vì là nghe bạn nói xong thì mình tự nhiên là nhẹ nhàng hơn rất là nhiều, tại vì lúc trước mình giống như là mình đang khủng hoảng luôn á. Tại vì là, ừm, trước đây thì cái chi phí ra vào của mình nó cứ đều đều, đều đều vậy á. Và bây giờ, ờ, phải quản lý thêm m một nguồn thu nữa, rồi phải quản lý bao nhiêu nguồn chi ra, thì nó tự nhiên nó nó quá sức, nó quá cái sự kiểm soát của mình á. Nên là mình tự nhiên mình hốt hoảng ra, ừm, mình cũng đang tính đến cái việc là mình có thể làm thêm một chút nào đó luôn, để mà thu thêm thu nhập để trang trải á. Ừm, nhưng mà hừm.
À, đúng rồi. Ừm. <laughs> Ờ, hoàn toàn chính xác luôn. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà mệt quá. <laughs>
Mệt quá, nên là mình tại vì là cái cảm xúc của mình nó chưa ổn định á bạn, nên là, ờ, mình cũng đang tính trên dự đính thôi chứ cũng chưa thực sự là bắt tay vào một cái gì cả. Nghe bạn nói xong thì thực sự là, ờ, có thể là mình nên bắt tay vào tìm một cái công việc làm thêm ngay bây giờ. Tại vì là công việc của mình nó cũng có rảnh khá nhiều, dôi ra khá nhiều thời gian á, với lại mình cũng kiểm soát lại từ những cái nhỏ nhất, nhỏ nhất, nhỏ nhất thì chắc là nó sẽ ổn ha bạn, đúng hông?
Ờ. Ừm. Ồ! Rất là tốt nhỉ? Ừm, chuẩn luôn, chuẩn luôn. Mình nghĩ rằng là chỉ cần có cái sự kỷ luật. Và mình có thể đơn giản là đó, chia từng cái mục nhỏ ra, mình xem là cái mục nào là cố định, mục nào là không cố định này, thì mình tin rằng bạn có thể kiểm soát được cái chi phí thôi, bạn ha?
<laughs> Rồi, cảm ơn bạn.
Ừm, cảm ơn bạn nhiều nha.